Eee, lebih ke ini Bang sih, aku lebih, eee, melihat masalahnya aja sih dulu, masalahnya aja sih. Eee, kadang kan ada masalah kalau masalah dalam ke rumah tangga itu kan sangat dynamic dinamik banget ya, udah kuare udah banyak ragamnya, dinamiknya, fluktuatifnya juga, ombaknya juga kadang nggak menentu ya kan, eee, kadar masalahnya, jadi, a aku lebih kalau misal rasanya ini berat nih, berat dan itu nggak bisa langsung langsung dibahas, itu memang aku langsungnya ngambil waktu dulu nih, nggak bisa. Eee, entah dia ngambil waktu, entah ku eee, entah aku yang ngambil waktu dulu nih, maksudnya nenangin pikiran dulu gitu. Karena ka cuma kalau masalah-masalahnya masih rasanya masih bisa
Oke. Ok Oke. Oh bagi bagi waktunya gitu ya.
direct gitu kan, langsung aja, mmm, pernah sih aku coba, tapi ya akhirnya, eee, karena memang enggak terlalu berat ya, karena hanya masalah masalah cuman, eee, selah paham sepele aja sih, sepele aja, heeh, jadi
Oke. Heeh.
kadang kan kalo sepele kalo dalam dalam keluarga, kalau nggak di dimanajemen dengan baik kan sepele itu bisa jadi gede kan Bang, kalo kit heeh, cuman ya, menumpuk kan, eh.
Oh ya ya ya, ya betul betul. Apa menumpuk ya? Menumpuk menumpuk malah jadi makin ini ya, masalah besar ya? <chuckles>
Masalah besar, itu dia gitu. Ya palingan kayak gitu sih aku cara nge eee, ngebaginya sih.
Oh cara baginya gitu, ya oke oke. Eh tapi kalo misalnya nih apa, terlepas dari masalah gitu ya, apa, kayak tadi kan kamu ada yang, eee, dibagi juga, dipilih-pilih gitu kan, kemudian intinya lebih nenangin dulu baru diceritain kan. Tapi kalau misalnya mungkin kamu dengan pasangan, entah terkait apa, ada pembagian tugas kah misalnya di rumah gitu atau mungkin sistem tertentu nih yang kalian pakai biar semuanya tuh berjalan lancar tanpa mungkin ada drama gitu, ada nggak?
Mhm. Mhm.

Ngebahas itu kadang kan kita ngebahas itu kadang ada nada tingginya, kadang ada nada rendahnya. Nah, memang kami punya komitmen selalu untuk tidak di pertama dekat anak gitu. Misalkan tidak dekat anak, dan dia ngerasain kalau
Oke.
ada nih, orang tuanya kayak lagi apa gitu. Walaupun bayi kan kadang takutnya kan nanti, eee heeh, nggak nangkap ya. Apalagi balita gitu kan ya. Nah yang kedua yang paling, eee, yang kedua juga, kalau dulu kan emosinya itu cukup ini ya, kalau pas belum ada anak tuh, eee, ketika ada masalah besar terjadi tuh, ujung-ujung mau, eee, break itu lebih gampang di diucapin gitu kan. Heeh. Kayak emosi kan? Eee.
Salah nangkep gitu kali ya? Oke. Oh. <laughs> Oke oke oke. Lebih ini ya, lebih apa, membara gitu ya? <laughs>
Membara. Nah ketika ketika ada anak itu agak kerem dikit ya. Ya nggak mungkin.
Oh, remnya di anak ya. <laughs>
I iya, itu memang <chuckles> pengaruh, eee, aku aku lebih itu, aku dah bilang. Aku selagi masalah nggak nggak terlalu menyalahikan banget, aku enggak masalahin, eee, gini, maksudnya karena ada anak ada anak itu nggak bisa aku nggak bisa anak itu menjadi korban. Aku nggak suka. Karena di contoh yang banyak, kasihan sih gitu, kalau hanya karena egois orang tua, anaknya terdampak, ya ngapain gitu kan? Kalau kita bisa lebih lebih bijak aja gitu.
Mhm. Oh, oke oke oke. Anaknya jadi korban ya. Oke oke. Berarti kalau di 1 kata untuk prinsip kamu dengan pasangan kamu sebenarnya apa berarti? Apakah "sabar," apakah "berbagi," atau gimana jadinya?
Eee, lebih ke ini sih satu katanya dari pasangan itu adalah, eee, respect aja sih.
Respect ya? Wah, keren banget! Ini nih ya respect ruang bersama tadi ya, me time, ruang juga, apa, bersama-sama dengan anak, bersama dengan keluarga, wah keren banget! Wah ini makasih banget loh cerita nih banyak banget masukan juga ya. <laughs> Makasih, Bang.
Heeh, bes Iya. Yes, itu dia. <laughs> Sama-sama. Semoga semoga bi ini, Bang, bisa menjadi inspirasi jugalah.